Iya, jadi ini padahal saya enggak punya kesalahan apa-apa gitu, selama bekerja baik enggak punya catatan apapun tuh, ya termasuk kena SP juga enggak pernah gitu, tapi why gitu ya Kak, <chuckles> jadi kayak
Iya iya, betul betul. Heeh heeh. Heeh. Heeh heeh. Waduh, Kak.
ah, tapi, iya awalnya emang sedih banget ya Kak, kayak berat gitu. Jadi, aduh ya ampun. Tapi seta eee iya, jadinya aku ini ya gimana caranya buat aku bisa menemukan ruang keikhlasan gitu ya Kak, bahwa eee, yang aku rasakan ini ya dari Yang Maha Kuasa juga gitu, karena hidup itu naik turun gitu ya Kak, ya siapa tahu dengan, eee, aku ngerasain seperti ini, eee, ada hal lain gitu yang lebih baik daripada ini gitu ya, Kak. Mhm, gitu sih Kak.
Heeh heeh. Sedih banget. Mhm mhm. Iya, berat. Aduh. Itu kaya bertubi-tubi ya Kak ya. Heeh heeh. Heeh heeh. Mhm Mhm mhm. Betul banget. Mhm mhm. Iya, betul betul. Betul. Mhm. Mhm mhm. Betul, betul betul. Iya biasanya tuh emang kayak, eee, dengan pikiran positif itu sendiri ya Kak ya, bikin kita, eee, gampang gitu merasa bersyukur, karena kayak kalau misalnya hidup itu gak dicari ya celah bersyukurnya atau kayak kita tuh pasti, eee, lebih kesulitan ya, bahkan orang terkaya di dunia pun kalau misalnya dia gak pernah bersyukur, itu mungkin mereka akan kayak ngerasa hidupnya sulit banget. Hidup, eee, paling tersulit di dunia, gitu kan. Jadi, eee, bener kata Kakak kayak, eee, mungkin, eee, cobaan itu datang karena mungkin nanti, eee, dapat hadiah ya, kalau cobaannya ringan mungkin hadiahnya piring cantik doang ya Kak ya. <chuckles> Tapi kalau cobaannya berat kayak Kakak itu mungkin, mmm, nantinya ya, eee, Kakak bisa lebih belajar bersyukur lagi gitu, kadang itu gitu ya Kak ya.
Iya. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, betul betul. Mhm. Iya. <chuckles> Iya.